Cara, apa ya trik supaya bahan-bahan segar ya, eee, nggak cepet busuk. Jadi yang lebih cepat rusak diutamakan untuk keluar, gitu kan. Diutamakan untuk dimasak duluan, gitu ya.
Hmm. Iya betul diatur jadi, eee, nggak nggak buang-buang bahan lah gitu jadi, yang cepet busuk di awal di hari-hari pertama tuh saya olah kayak daging-daging atau sayuran yang cepet busuk gitu, jadi nanti semuanya bisa habis sesuai waktunya gitu. Jadi nggak mubazir, nggak apa ya nggak membuang-buang uang lah
Iya iya iya. Tapi soal, eee, makanan rusak ya, pernah gak sih ada kejadian? Yah, makanan udah terlanjur rusak, terus akhirnya kebuang nih gitu, pernah gak kayak gitu?
Kayaknya belum pernah sih kalau itu ya ka eee, kalau beli makanan ya se tapi ada tuh 1 cerita ini, apa waktu malam-malam jadi ya saya sama suami udah saking laparnya terus kita beli makanan online tuh, kalau digambar kayak bagus gitu ya makanannya enak. Tapi pas dateng keras banget ya ampun saya sama suami kayak ketawa udah mah laper, yang datang malah makanan yang keras gak bisa dimakan, itu parah banget sih itu.
Mhm, gimana? Oke. Iya iya, heeh. Wah. <laughs> Ya ampun, malah ini ya kayak kena prank ya. <laughs> Udah laper.
Iya gitu kayak, di gambarnya bagus.
Heeh, tertipu gambar, gambarnya bagus waktu datang, eee, gak bisa dimakan nih, nah
Iya akhirnya ya kebanyakan dibuang gitu kebanyakan dibuang, gak dimakan iya. Karena saking kerasnya.
akhirnya gimana? Oh, dibuang? Oh, gak disimpan dulu atau oke gak disimpan dulu terus diolah jadi, eee, menu lain gitu mungkin?
Kalau itu kayaknya nggak bisa diolah sih, masih ayam sih itu juga, tapi kayaknya nggak bisa diolah karena, apa ya karena bener-bener keras kayak digigit aja nggak bisa gitu, saya juga nyampe heran, kok ada orang jualan makanan kayak gini, kayak nggak bisa dimakan gitu
Oh, gitu. Eee Kematangan apa ya? <laughs>
Nggak tahu, saya juga.